Ja. Gibt es auch die Möglichkeit, irgendwelche längerfristigen Kooperationen zu bekommen? Das Thema Sicherheit habe ich eben auch so 'n bisschen da d rausgehört und es wäre natürlich schön, auch quasi einigermaßen konstant 'nen festes, äh, Einkommen, zu haben. Ist das auch möglich in dem Bereich oder in 'nem Bereich vielleicht, der dir auch liegen würde?
Hm. Ja, eher weniger. Also, da muss man schon 'ne ganze Menge Follower haben. Ähm, heutzutage schauen ja alle irgendwie auf die Follower, die Likes und die Kommentare und da bin ich einfach noch nicht der ganz große Player. Und, äh, sicher, wenn man auf diesem Level ist, dann, äh, kann man auch sich Sponsoren an Land ziehen, die einem regelmäßig Geld geben, äh, f dafür, dass man zum Beispiel ihre Produkte anpreist, aber da bin ich halt auch noch nicht auf dem Level, obwohl ich mir wirklich täglich Mühe gebe, auch Beiträge zu teilen und Follower aufzubauen. Aber auch das wächst alles so langsam.
Mhm. Mhm. Ja, ähm, ist die Frage, macht's dann vielleicht Sinn, vielleicht initial ein bisschen was zu investieren, vielleicht auch mit 'ner Medienagentur, die dir hilft, quasi deinen deinen Kanal und deine Kanäle aufzubauen und Strategien zu finden, wie du wie du wachsen kannst, wenn du sagst: „Hey, man braucht echt 'ne große Anzahl an Followern, äh, um eigentlich wirklich die guten Kooperationen und langfristigen Kooperationen zu bekommen.“ Dass man, ja, das als 1. Ziel setzt und sich vielleicht auch Hilfe von von außen holt, wenn wenn man's noch nicht geschafft hat, halt an an den Punkt zu kommen, wo man wo man sein will.
Ja, das ist 'ne sehr, sehr sinnvolle Idee. Ich, äh, bin jetzt tatsächlich seit 1 Monat auch schon bei so 'ner Agentur, die mir da unter die Arme greift mit Instagram. Der Account ist jetzt um einiges schon gewachsen, aber wir sprechen hier nicht von Tausenden von Followern, die mir die in den letzten Wochen an Land gezogen haben, sondern vielleicht von 300. Und, äh, das macht den Kohl noch nicht fett. <groans> Also, m äh, um da richtig was zu reißen, da muss man ja auch richtig viel Geld in die Hand nehmen. Und, äh, diese Riesenmarketingbudgets, die dafür nötig wären, die habe ich einfach im Moment nicht. Ich muss ja auch meinen Lebensunterhalt bestreiten.